Então, como reduzir o desperdício de comida com atitudes simples?
E eu eu penso que eu consegui melhorar muito nesse sentido, eh, com planejamento, planejamento e e consciência, digamos assim. Eh
Certo. No caso, antes você desperdiçava, você acha que você desperdiçava bastante.
Sim. Desperdiçava bastante e foi assim ao longo dos anos, assim, eu acho que consciência, planejamento e tempo, foi, assim, perceber como é que eram os nossos hábitos de consumo aqui em casa e começar a planejar de acordo, eh, princi principalmen Hã
Entendi. Entendi, e falando, assim, desses desperdícios que você tá dizendo, qual é que só pra pra eu entender, me dá alguns exemplos do desperdícios que você achava que vocês tinham na sua casa.
Sim. Ah, por exemplo, eh, depois que a gente mudou para os Estados Unidos, tinha muitas vezes que a gente queria comprar, com experimentar alguma coisa. E as embalagens aqui são imensas. E
Sim. Certo. Ah, eu ouvi falar isso mesmo. <giggles>
são, é, mas é uma coisa, assim, comunal, e nós somos uma família de 3 pessoas. Então, assim, às vezes eu comprava, não sei, eu eh, a gente não é de comer bolacha, mas, assim, vamos supor um um pacote de iogurte ou bolacha, falava: "Não, vou deixar aqui, a gente vai comendo durante o tempo". E chegava uma hora que ninguém mais olhar conseguia olhar pra cara daquilo, sabe assim? E out outro problema que eu tenho é que eu minha a alimentação de nós, a a alimentação do meu marido e do meu filho são um pouco mais parecidas, mas a minha é diferente da deles. Eu gosto de outras coisas que eles não gostam, de coisas às vezes mais naturais, tipo tipo, é, coisas mais naturais, assim, tipo, legumes ou, então, eh, mais menos processadas e e e e, hum, mesmo isso, as embalagens são enormes. E aí eu comecei a a a parar na frente das ses às vezes eu tô no supermercado eu falo: "Nossa! Que vontade de provar esse negócio." E aí eu olho assim, eu falo: "Espera, eu vou ter que comer isso sozinha. Então, se eu não conseguir, é isso tudo sozinha. Se eu não conseguir dar conta disso des de de comer isso dentro do prazo de validade, vai tudo para o lixo, vou desperdiçar tudo". E antes eu f eu fazia a compra, porque eu queria experimentar muito na esperança de falar: "Não, eu vou conseguir consumir isso dentro do prazo". Nor mas nunca acontecia, é. Então, hoje eu passo vontade, eu falo: "Eu queria experimentar isso, mas não vou comprar, porque eu sei que que vai acabar no lixo". É a consciência que eu criei.
Certo. Sei. Como como que é assim? <giggles> Ah, entendi. Aham. Isso tudo. <giggles> Sim. Dentro do prazo, né? Então, você acha que é até você acha, então, que é até um erro dos Estados Unidos das coisas ser terem tão grandes, assim, pacotes grandes que você não pode nem provar uma coisinha ali sem a acabar desperdiçando, né?
É.

<chuckles> E a e assim, uma das coisas que eu fico imaginando, e aí você estava comentando que é as coisas é muito, como se fa fazem muitos, os pacotes são muito grandes. Só que assim, qual dica você daria então para os restaurantes? Porque eu acho que tem desperdício em casa, tem, é verdade, mas eu fico imaginando, eu acho que restaurante é lugar onde tem mais desperdício. O que é que você acha?
Sim. Eu eu acho que eles têm que ter também muito planejamento, e mas assim, o restaurante é uma questão mais delicada, porque você tem que ter os pratos disponíveis mesmo aqueles que não têm muita saída. E e eu acho que fica mais difícil, assim, eh, o esse planejamento de restaurante, eu eu nunca tive restaurante, eu nunca trabalhei com isso, mas eu imagino que seja muito complicado, porque, por exemplo, vai em Portugal eu adorava comer o polvo. Eh, eu acho que em Portugal deve ter uma boa saída para o polvo, mas, eh, vamos supor que não tenha, mas você tem que ter o polvo que pode vim alguém que vai querer o polvo. Sim. E eu eu penso que talvez se eles, eh, eu não sei se eles podem congelar a comida, deixar preparada, e ou ou às vezes pré-pronta, é o ou deixar pré-pronto aquilo. Sim.
Certo. E pode vim o alguém, sim. É, eu acho que não tem como. <laughs> É, eu n eu não sei, é um assunto bem complicado, né, porque eu já vi até e aí eu até pe te pergunto o que que você acha, porque eu já vi algumas pessoas cobrando que o governo deveria criar leis mais rígidas para reduzir o desperdício de comida, principalmente em restaurantes, por isso que eu até fiz essa pergunta pra saber a sua opinião, você acha que isso seria válido mesmo, e quais são os pac os impactos, assim, que você acha que poderia acontecer?
Sim. Restaurantes. Sim.

Eu acho que eu acho que os restaurantes eles, eh, penso eu, né, porque o governo não sei até que ponto eles têm têm como interferir, porque ele não está ali no dia a dia do do restaurante, para saber qual que é a demanda desse cara, né. Então eu acho que que a a questão do planejamento ela é essencial. Mas, por exemplo vamos pensar no prato pronto que vem para nossa mesa, e pelo menos aqui sempre tem a opção de você mandar embrulhar. Eu acho que na Europa também, né? Se você sobrou do seu prato você manda embrulhar e leva para casa, né? É. Sim. Então, e e eu adoro isso, eu adoro porque como aqui a comida, tipo, eh, vem vem em uma quantia muito farta, é muita comida, eu já sei aquele restaurante que por exemplo, o Olive Garden, eu já sei que lá eu vou ter refeição para 2 dias para todo mundo. <chuckles> Então, eu já foi até nessa conta, tipo, sei lá, vou gastar $70 para nós 3, mas na verdade 35 por refeição, porque eu tenho saio de lá com com, assim, com metade da comida praticamente para comer no dia seguinte. E eu acho isso um máximo. Eu acho que o cliente tem que levar aquilo para casa mesmo, ele vai na próxima vez visitar o restaurante já com isso na cabeça, do tipo: "Ah, para mim é vent vantajoso ir comer ali porque eu sei que eu vou levar as sobras para casa." É. E não vai para o lixo. Sim, sim, né.
Sim. É, tá. Sim, se você perguntar é, você pode pedir sim. Isso. Sei. <laughs> Porque vai levar uma sobra assim, e já dá até para outro dia, né. E não vai para o lixo. É. Porque eu acho que esse debate é muito válido, muito por causa da questão da de muitas pessoas passando fome no mundo, então, tipo, como é que as pessoas d é uma questão ética, essa é a melhor palavra, sabe.
Sim, é uma questão ética, né. É. S Sim. Sim, sim. Não, eu concordo. Mas eu acho que se sendo para o restaurante assim que nem eu, às vezes, eu vou lá, e te te é atraente, você fala: "Eu vou lá porque eu vou levar 2 refeições para casa." Isso ajuda. <chuckles>
<laughs> Eu faço isso até com a pizza. Eu pego uma pizza maior porque eu sei que vai sobrar para o outro dia. <laughs> Olha, muito obrigado, viu, por compartilhar um pouco, como você faz com desperdício, em casa, de comida, obrigado mesmo.
Então. Sim, é uma ótima, é uma ótima opção. <chuckles> É eu que lhe agrade Obrigada pela conversa.